Sì, effettivamente ha molto senso quello che dici e provare a farli ragionare sotto questo punti di vista potrebbe essere un'ottima strategia. Di base è quello che, in qualche modo, io provo ho nella mia testa, vorrei fargli capire, però nel concreto non ho mai affrontato una, mhmm, discussione diretta su queste mhmm, su queste tematiche. Ecco, magari io provo a fargliele capire, ehm, urlando o perdendo la pazienza, di base loro non mi ascoltano neanche e poi sfocia tutto in rabbia. Quindi, effettivamente, provare a farli ragionare provare a farli ragionare su tutto quello che c'è dietro, potrebbe funzionare.
Mh-mh. Certo. Mh, mh, mh. No, assolutamente, anche perché appunto il dialogo tutto con la famiglia è importantissimo di di base, ehm, il voler aver durante una discussione, soprattutto all'interno di un contesto familiare, sai, a volte può essere semplicemente una cosa quello che cerchi di fare è spiegare le tue ragioni, non voler aver per forza ragione in quel momento, ma volersi semplicemente che loro appunto ti ti rispettassero le regole della casa, aiutassero la tua famiglia appunto come prima mi mi menzionavi. Quindi quello che ti consiglio è proprio di parlare con loro con calma e spiegare quali sono le regole che queste arriva appunto devono essere rispettate.
Esatto. Guarda, io ti ringrazio perché comunque mi hai ascoltato con estrema attenzione e allo stesso tempo hai capito quali erano i punti chiave da sviluppare in funzione di questa situazione qua. Ti ringrazio e qualora avessi nuovamente bisogno ti ricontatto. Ti auguro una buona serata.
<chuckles> Ma figurati, grazie mille a te. E quando avrai bisogno sai dove trovarmi.